Tama.
Siguro, ah, simulan na ng gobyerno, ah, sa ano magsimula sa mga paaralan, ah, kung may oo at tsaka kung malaki-laki rin naman ng ano ng budget ng lokal na gobyerno nila o yung katabing gobyerno natin, ah. Pwedeng yung mag bahagi ng mga kompyuter 'di ba yan. Ah, lib ah, internet 'di ba yung magpakabit ng internet 'di ba? Ay, wala naman imposible sa ganon kung merong, kung magkakaroon ng ganon yung gob plataporma yung gobyerno natin.
Tama. Hmm. Pa yan. Hmm. Hmm. Hmm, tama. Ayan, hmm. Mm. Tama, mm. Tama.
Yun nga eh. Marami pang ano eh 'no sa ibang, yung hindi puntahan na lugar yun ng ano, ah, sila yung mga tao dun ng, wala pa masyadong ano sa teknolohiya, kaya. Yun ang kailangang pagtuonan ng pansin ng gobyerno natin.
Mm. Hmm, mm. Hmm. Tama, tama, mm. Ayun, oo. Para nga makasabay sila kasi nasa malalayong lugar, tayo nga na merong access sa la sa mabilis na internet na importanteng-importante kung gusto mong makapagtrabaho. So sa, sa sana sa mga sabi mo nga umpisahan sa eskuwelahan, kasi kailangan maging computer literate muna yung mga estudyante, 'di ba? Oo, bago sila, bago sila makapagtrabaho kahit papaano marunong pumindot, pero sabi mo nga, sabi natin kanina, yung karamihan yung nasa siyudad lang, yung mga malalayo pa liblib na pook na hindi naaabot ng internet oo, paisa-isa sa ibang eskuwelahan yata dalawa lang yung computer nag-she-share pa yung mga estudyante parang ganon so mm. So sabi mo nga, walang ibang paraan dito kundi, ah, lagyan ng pondo yung mga ganong bagay para ma-train, pati mga guro din siyempre dapat mate-train, i-te-train din sila ng tama, lalo sa computer, sa ganyang bagay para maturuan ng tama din yung mga estudyante 'di ba? Mm.
Ah. Oo. Mhm. Tama, tam Oo. Oo, yung mga ah, totoo. Mm. Kaya nga. Oo, yun na nga. Yung iba isla-isla pa eh. Kaya nga, oo may ganon may ganun. Oo yun. Mm. Oo, siyempre. Mm. Ayun nga, kaya nga. Ay oo tama, sang-ayon naman ako sinabi mo totoo yan. Ayun nga, ah, kailangan sa gobyerno natin manggaling kasi, sa kanila din nakasalalay ano kung paano tayo makikipagsabayan sa ibang bansa na halos, ano advance na teknolohiya ng ibang bansa ngayon eh, kumpara sa atin. Kumbaga tayo humahabol pa lang eh.
Hmm. Hmm. Mm. Hmm, mm. Tama. Oo.